إمم. كويس.
مرتين في الأسبوع. فيعني أنا بدأت رُحت مرتين بس لحد دلوقتي و و وهي يعني برضو حاسة إن الدنيا صعبة عليَّ، حاسة إني مش ح م يعني عارفة، آمم، نفْسي أتعلم من غير ما يكون عندي شعور الإحباط ده، كل مرّة أقول إيه لأ، ده أنا مش هاعرف أحفظ، مش هاعرف أراجع، أصل هاقول لِك على حاجة، يعني بصراحة يعني آآ اللي بيسبب لي دايمًا الشعور ده إن أنا آآ أمّا باتعلم بانسى، عندي مشكلة أوي إن أنا بانسى. آآ أحفظ الحاجة وابقى عارفاها كويس جدًا وكُلّه تمام، أبُص ألاقي نفْسي نسيت.
أيوه. إمم. فاهماكِ. أيوه. إمم. تمام. إمم، فاهماكِ. طبعًا.
ييجي بقى يعني لإن أنا حاولت قبل كده آآ، أتعلم آآ، وكنت برضو وبرضو أنا على فكرة باحب أوي الثقافة وباحب أتعلم لغات وكده. كنت داخلة في course آه، كنت داخلة في course قبل كده، وبعدين كنت دايمًا بيقابلني بقى الفكرة دي، آآ، ييجي يمتحنوني أو حاجة أنسى، آآ طبعًا كانوا بيمتحنوا مثلًا كل 4 حصص، كل 6 حصص حسب المركز أو حسب المكان اللي أنا فيه. آآ، ف آآ، أنتِ عارفة منتهى الإحباط، ألاقي نفْسي أنا عارفة عارفة ال عارفة ال عارفة الإجابة، حاسة إن أنا عارفاها، بس أنا نسيت.
إمم. كويس جدًا، ما شاء الله. إمم. فاهماكِ، آه. امم. بس مش ف فاهماكِ. بُصي، أنا فاهماكِ جدًا وحاسة بيكِ وحاسة بفكرة إن أنتِ تكوني عارفة إجابة وتحاولي تكتبيها أو إن أنتِ تمتحني فيها، ف بس مش عارفة تجمَّعي هتكتبيها إزاي، والّا أصلًا بدايتها إيه ونهايتها إيه، آآ، فأنا فاهمة ومقدَّرة ده كويس جدًا. بس هوّني على نفْسِك، آآ أنتِ دي حاجة مش ملزمة منِك، أنتِ بس بتحاولي تطوري نفْسِك وبتحاولي إن أنتِ تتعلمي زيادة، في إن أنتِ تتعلمي بنسبة 10، ل20، ل30%، في الأول كده لحد ما تتعودي على المعلومات هتحسي دي على فكرة حاجة كويسة جدًا، آآ أحسن بكتير من إن أنتِ تمشي خطوات وتلاقي نفْسِك زيرو، بس أنتِ هي الفكرة بالنسبة لِك في في النسيان، فحاجة عادية جدًا يعني، ده طَبْع البشر كله إن هو المعلومات ما بتثبَتش من أول مرة، حتى لو في ناس بتثبَت من أول مرة، عادي في تفاوت في الشخصيات ما بينكم، ف فطبيعي خالص، آمم، أ ما تقلقيش وما تحطيش في دماغِك وبُصي للحاجة الإيجابية إن أنتِ حاولتِ وبدأتِ، ودي حاجة كويسة جدًا. طيب قولي لي أنتِ أصلًا اللغة اللي أنتِ بتتعلميها دي آآ يعني ف حاولتِ فيها زمان قبل كده، عندِك خبرة فيها قبل كده والّا دي أول مرة ودي أول بداية ليكِ فيها؟
لأ، أول مرة ليَّ فيها، يعني ما جرَّبتهاش قبل كده ولا كنت أعرفها.
إمم. طَب أنتِ السبب الوحيد اللي بيخلّيكِ تحسي بالإحباط لمّا تيجي تتعلمي حاجة جديدة إن أنتِ ما تكمليش فيها، والّا إن أنتِ مثلًا آآ بتحسي بالنسيان زي ما بتقولي، والّا في أسباب تانية غير فكرة إن أنتِ بتحسي بالنسيان؟

لأ، بجد ما فكّرتش.
إمم.
ما جاش في دماغي برضه. عندِك حق، يعني يعني أنتِ شايفة إن أنا لمّا آآ يعني ما أشغِلش بالي بالكلام اللي حواليّا و و وأفكّر في نَفْسي بس وإن أنا كويس إنّي باتعلِّم، وإن دي حاجة كويسة يعني و وأكمِّل تعليم؟ اهم.
أيوه. حو إمم. طبعًا. أيوه طبعًا، طبعًا تكمِّلي تعليم وما تبُصّيش وراكِ، في الدنيا عمومًا هيقابلِك ناس كتير بيحاولوا ي يعني ي يحبطوكِ وي ويرجّعوكِ ورا وممكن بيكون بسبب الغيرة منِّك إن أنتِ شايفين إن أنتِ شخص مجتهد، ممكن يكون هو اللي شخص عنده نَقْص وما بيحبّش حد أحسن منّه، فهو بيحاول يحبِطِك بأي شكل فلأ، خلّيكِ واثقة في نَفْسِك، خلّيكِ شايفة نَفْسِك شاطرة وطموحة وبتحاولي آآ، وعايزة أقول لِك حاجة كده في مثلًا بيقول التكرار بيعلِّم الشُطّار، فأنتِ كده، كده شاطرة، ومع التكرار في اللغة والتكرار في أي مهارة عمومًا بتحاولي تتعلِّميها الحاجات اللي كانت صعبة عليكِ في البداية بعد شوية هتحسّي فعلًا قد إيه هي سهلة وكويسة وفي المتناول بالنسبة لِك، فبعد شوية فعلًا هتكوني مرتاحة، و وطبعًا هتقابلي الأصعب وبعد شوية الأصعب ده هيكون أسهل عليكِ، بس أنتِ خلّيكِ حاطّة في دماغِك فكرة الاستمرارية في الموضوع، وطبعا كل ما تحسّي ام ب بقِلّة ثِقَة بالن بالنسبة لنَفْسِك مع إنِّك شطّورة وبتحاولي ومجتهدة، وفيكِ صفات كتير جدًا كويسة، أنتِ بس فكرة الثِقَة شوية قليّلة عندِك من قُدّام الناس. ما تركِّزيش في مع حد، ما تبُصّيش لحد، بُصّي بس كده لنَفْسِك وتبقي عارفة أنتِ بتقولي إيه، حتّى لو أنتِ غلطتِ اعرفي إن دي طبيعة بَشَر عادي إن أنتِ تغلطي الأهَم إن أنتِ تصحّحي غلطِك ده وتعرفي بعد كده إن أنتِ تتعاملي بشكل كويس في الحاجة اللي أنتِ غلطتِ فيها، وحتّى لو غلطتِ بعدها وبعدها وبعدها مش مهم، المهم إن أنتِ في كل مرّة تتعلِّمي حاجة جديدة، الغلط ده أول طريق في إن أنتِ تتعلِّمي على فكرة، لولا الغلط مش هتعرفي إن أنتِ تب تاخدي خطوة في الحاجة اللي أنتِ فيها أو تعرفي أنتِ ماشية صح والّا لأ، الغلط بيخلّيكِ ترجعي تشوفي نَفْسِك غلطتِ في إيه وتذاكري من الأول و وتعرفي إيه اللي ناقصِك في ال في الحاجة وساعتها فعلًا بتقدري تطوَّري نَفْسِك بشكل صح. فعايزة أقول لِك إن الغلط اللي أنتِ فيه ده، دي بداية نجاحِك، فما تُحبَطيش وكمِّلي وأنتِ شطّورة وهتقدري إن شاء الله.
آه. إمم. آه. تمام. بجد يعني أنا يعني مبسوطة أو إنّي اتكلِّمت معاكِ، وقُلت لِك على اللي مضايقني، وبجد الأفكار اللي قُلتيها لي والنصايح الجميلة دي آآ، ريّحتني وأنا ه هاسمع كلامِك وهاحاول أجرّبها، و وهادعَّم نَفْسي وإن شاء الله أبقى كويسة، مُتشكِّرة أوي ليكِ.
العفو طبعًا، أنا موجودة أي وقت حبّيتِ تتكلِّمي فيه.